ถูกต้องเลยค่ะ ดีใจมาก ๆ เลยนะคะ ที่คุณเนี่ยคิดได้แบบนี้ แล้วก็เป็นคำแนะนำที่เรามองว่า มันสามารถนำไปใช้ได้เนาะ มันอาจจะยากหน่อยในช่วงแรก ๆ แต่ว่าพอ ถ้าเวลาผ่านไปเนี่ย ความรู้สึกเศร้าเสียใจเนี่ย มันจะดีขึ้นเอง
ค่ะ อา ใช่เลยค่ะ เวลาจะช่วยรักษาใจเราเองค่ะ แล้วก็เวลาก็จะสอนเราด้วยเนาะ เราก็จะค่อย ๆ คิดได้ว่า ทุกอย่างเราทำ ดีแล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่ต้องไป อ่า ย้อนอดีตคิดไปในสิ่งที่มันนิเนี่ย อ่า เรียกกลับมาไม่ได้เนาะ แล้วก็ให้คิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย มัน ดี แล้วเนาะ อือฮึ
ค่ะ ใช่ค่ะ ก็มันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้ว ก็ถ้าคิดได้แบบเนี้ย มันก็ถือว่าดีเลยนะคะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาเล่า แล้วก็ แถมยังแชร์ประสบการณ์น่าสะเทือนใจ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริง ๆ ค่ะ แล้วก็หวังว่ามีโอกาสเนี่ยจะได้มาคุย แล้วก็ฟังเรื่องราวที่คุณแชร์กันอีกแล้วกันนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
ขอบ คุณค่ะ